そうですね。野菜を先に食べて、で、うんと、その品数はもう全部食べたいんですけど、それでね、量がちょっとでも減ればいっかなって思います。うん。で、あの、みんなこうお料理を持ってきて、で、それで、最後帰る時に、それをみんなでこう分けるんですよね、持ってきたものは。もう食べてみんなで そうそう、だから、あの、ま、その時はちょっとだけ食べて、で、それで後で絶対、ま、もらえ、から、そしたらその日の夜に食べたりとか、次の日に食べたりとかうん、できるんで、ま、一度にたくさん食べなくてもいいですよね。そうやってできるんだと。
ええ。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 あ、そういうふうに、あ、持ち帰りもできるんですね。うーん。 うん。 うん。 うん。 え。 あ、そうでうん。 うん、そうですね。それがね、持って帰っていいよっていうような間柄のこう持ち寄りだったら、もうぜひそれを活かして、もうマストで食べたいものはもうその場で絶対食べて、で、少し、あ、これは後から、ちょっと持って帰れそうなぐらい量があるなっていう感じのものを見極めて、ちょっとおみやにして、ちょっと持ち帰ってから、まあ、いや、その次の日に食べるとかで、あの、す少し分割して食べられるといいかもしれないですね。
うん。 そうです。うん。 あ、そうそう。 うん。 そうですね。あの分割して食べたら、もうにども3度も美味しいんですもんね。ね、次の日まで美味しいってことは、もっと幸せが、ね、幸せな期間が伸びるっていうことですよね。
うん。 うん。 そうですね。うん。 続きますね、うん。 あ、いやぜひぜひね、そこがね、ちょっともしかしたら持ち帰れなかったらその場で絶対食べたいっていうふ気持ちがこう、強くなると思うんですけど、おね、お友達皆さんそうやって優しく、あ、じゃあ持ち帰りましょうっていうふうなあの、すこう風習があるんであれば、ちょっとあの、いつもこう好きなものから食べてらっしゃるかもしれないんですが、ちょっとだけこうずるい考えで、あ、この量は多分余るなみたいな感じでちょっと分析して、あの、予想をつけて、もし余ったら「あ、合ってた合ってた」っていうふうに楽しみながら、もしなくなっちゃったら、「あ、私の勘が外れたな」っていう感じでちょっと楽しみながら、ちょっと予想をつけてやってもいいかもしれないですね。
うん。 あんちゃ うん。 うん。 あ、。 え。 そうですね。それでなんかもし、なくなっちゃったとしても、なんかよくやるのは「あ、これ美味しいね」って、「どうやって作るの」ってレシピを共有したりとかするんですよね。そうなったら、ま、自分でも作れるし、その食べたかったものを、ね、あの一度になんか食べ過ぎたくてもいいのかなってね、おも
うん。 はい。 ああ、ええ。 はい。 うーん。 はいですね。 うーん。ね、もしや美味しくてなくなっちゃったら、次のじゃあその集まりの時に「あれまた作って」みたいな感じで言えることもありますか？
うーん。